Ah, ganun ba? So malapit lang po yung ano, mga fast food chains diyan sa inyo po?
Mm, kaya ne Malapit sa malapit, pero ano o pag ipapada pag ipapadaan mo pa sa Foodpanda or Grab ano maha mas malaki yung bayad. Eh, di kaysa ganun, ano nalang sa lokal na mga ano na mga business yung ano maliliit na business na nagse-share ng pagkain do'n ka nalang bumili mabilis pa kahit papaano.
Sen Ah, okey, hindi mag Oo. Oo. Ah, may gan may ganyan pa pala sa inyo? Ah, oh.
Mm, kung sa ano, hal halimbawa may group sa Facebook na online. Sabihin natin sa Maynila, sa ano sa lugar ng pagpalagay natin Pandacan or Tondo ganon.
Mm. Opo.
May ano yan, may food ano online food trade na ganyan ang tawag.
Ah, okey, meron palang ganyan po, ngayon ko lang nalaman kasi aga ah ah, pagkakaalam ko mga Grab, mga ano, mga Foodpanda mga gano'n lang yung nag-ano nag-de-deliver ng food. Ah, okey.
Sa Mhm. Halimbawa ganun, Tondo, ano Tondo food trade gano'n. Yun yung ano, yun yung ano o kaya food delivery. Nan
Mm. Ah. Okey mas maganda yung ganon, 'no?
Tas kal ano kadikit yung, mm, kadikit yung pangalan nung lugar niyo. Tapos dun mo malalaman kung may ano ba, may mga open pa ba ng ganitong oras, ganyan.
Oo, may available pa ba, oo. Oo, nga ano meron palang ganyan na ano na choice. <laughs> Akala kasi ganun hindi kasi ako masyadong ano nagse-search online sa mga ganiyang bagay. Siguro meron hindi, ah, meron din yan sa amin. Nasa city naman kami kaso nga lang Grab, ah, hindi po, ah, hindi sa Manila talaga, so yun po, um, yung available lang sa'min is Foodpanda tapos wala akong ibang alam na na kwen pwedeng pagkun or pag orderan ng pagkain aside from that, so yun po pag may time or may ano, may serve ano, pag may sasakyan na pwede akong magamit ako nalang yung pumupunta sa sa site or sa fast food para mas madali. <chuckles> Kasi
Mm. Mm. Mm. Sa Maynila po. Mm. Mm. M Mm. Pero ganun lang. Ganun lang, ho, ang ano di ba nas nasa ibang lugar kayo pero hindi sa NCR mismo di ba?
Mm. Opo. Mm, opo, yes, po.
Ilagay niyo halimbawa ano, ah, Davao City ganon na ano, Davao City Food Trade or Davao City Food Delivery. I ganon lang i-search mo sa ano sa Facebook, tapos lalabas yun.
Opo. Mm. Ah, okey sige nga try ko nga. Hmm, sige, sige try ko. <laughs> Try ko bukas siguro or ngayon kung may baka ano may open pa may available pa. <chuckles> So yun po, may last question po ako s ay ano po, sige.
Mm, sige po. Mm. Sige po. Tas may tanong po ako. Ah, sige po. Ano sa tingin mo ang mga solusyon o paraan para maiwasan ang gatong ganitong problema sa pamilya?